Dice: "Okay, pro ho provato magari a gestire que questo tipo di voce, fare una voce impostata formale, ma, ehm, piuttosto che sembrare credibile, ehm, ho avuto" ecco si parla sempre, come dicevamo all'inizio vedere ne l'effetti, insomma, che produce questo provare a cambiare un tono di voce. Quindi, se l'effetto che produci sicuramente non è quello sperato, vuol dire che qualcosa non non va.
Mh. Certo. Sì, sì, sì, sì. Che qualcosa non va. Mh, mh, mh. E tu per caso hai qualche ah beh certo, quello, ehm, penso che possa essere fatto migliorare migliorare penso assolutamente sia fattibile. Tu per caso hai qualche ricordo di te stesso quando, effettivamente, stavi cercando la tua propria voce?
Quindi o migliorare, o Sì. Ehm, io, mhmm, no. No. Uhm, diciamo che, uhm, per quanto mi riguarda ho ho scoperto col tempo che la mia voce si poteva adattare nelle diverse situazioni, ma la mia voce, insomma, non mhmm, in alcuni casi magari io l'ho l'ho anche quando l'ho impostata ho avuto dei risultati abbastanza ottimi del tipo anche la la a facendo degli s anche degli scherzi telefonici per dire, mi sono spacciato, magari, per per altre persone, quindi anche nel campo E, quindi di diciamo che, solitamente, riuscivo a ottenere diciamo il personaggio, la persone che volevo apparire, quindi o di autorità o o di di nua di un'altra persona in qualche modo, in alcuni casi anche imitando, uhm, quindi, uhm, mi sono accorto che ero abbastanza versatile su tanti aspetti, quindi Anche al lavoro insomma mi ha aiutat
<snorts> Mh-mh. Okay. Mh. <snorts> Okay, vabbè, è un metodo. Ah-ah. Mh. <snorts> Mh. E ti è servit Esatto, stavo arrivando proprio lì, ti è servito anche nel lavoro questo?
<chuckles> Sì, sì moltissimo, moltissimo, anzi mi hanno per f m m mi hanno fatto scoprire, insomma, che la mia voce, insomma, è abbastanza buona per fare alcuni lavori. Sì. <chuckles>
Mh-mh. Veramente adattabile. Ah. Ah, beh, comunque direi non poco. Alla fine la voce è un qualcosa che sia e col tempo si modifica, però, a tutti gli effetti definisce un grande aspetto della personalità, come come dicevi anche tu prima, quindi assolutamente. Guarda, io ti ringrazio veramente tanto per questa conversazione, è stato molto interessante vedere comunque il tuo punto di vista sull'argomento, e lo terrò sicuramente a mente.

Ma che ne so, Il Gladiatore, ecco, <chuckles> per dire, no, che aveva e gli metti la voce da topolino, no, cioè, ehm non è che ha lo stesso effetto <chuckles> che ha magari con una voce molto più, no, intensa, forte, as profonda, con i tempi giusti, quindi sicuramente la voce ha un ruolo importante. Quindi il consiglio che mi viene da dare è cerca una voce e sicuramente sapere, ehm, che cosa si vuole comunicare con la voce, no, quindi, e si vuole ecco, se ad esempio si vuole rassicurare chi si sta di fronte? Sicuramente avere una voce molto più più calda, più rallentata, dare insomma, ehm, quello che può trasmettere tranquillità, pre presa di fiducia in un qual modo, no, piuttosto che partire magari a raffica, ta ta ta ta ta tipo mitraglia. E ehm, e quindi mettere quasi un po' d'ansia, no, tante volte nella nella parte <chuckles> E e quindi sì, ehm, ci sono, mhmm, ci sono dei momenti in cui invece bisogna proprio usare quella mitraglia, no, perché ehm.
Okay. <chuckles> Mh-mh. Molto più bassa, profonda. Okay. Mh-mh. Okay, in che senso? Mh-mh. Mh. Okay. Sì. Sì. Okay. <chuckles> Esatto, stavo pensando proprio quello. Mh-mh. <snorts> Tipo? Che momenti?
Ah nei momenti mi viene da da pensare ad esempio chi lavora nei call center, ad esempio. In poco tempo tu devi dare cercare di descrivere quanto più possibile una serie di informazioni nel più breve tempo possibile. E quindi insomma
Okay. Certo. Una serie di informazioni. Mh-mh. Okay.
vedi proprio che c'è una bravura di gestione ne ne ne ne nel dare dei messaggi dettagliati nei brevissimi secondi, perché solitamente chi sta dall'altra parte magari lo trovi che in un momento che può essere impegnato, occupato, al lavoro, quindi si cerca dall'altra Eh costa per me, proprio mentre sta per chiudere la la cornetta: "no, ma io no" e cioè. <chuckles> Si ce si cerca di lasciare il messaggio, no? E quindi sì, tono fondamentale.
Mh-mh. O comunque che sta per attaccarti, quindi magari <snorts> <laughs> Ma quindi secondo te, ehm, dato che appunto, ehm, se hai descritto vari modi di utilizzare la voce, vari modi di proprio possedere una voce, secondo te, ehm, non lo so, quando uno sta tentando di trovare la propria identità in questa voce, è normale quindi che abbia anche vari aspetti da analizzare proprio per quello che stavi esponendo tu adesso?
Mh-mh. Sì.